Das ist schon sehr extrem. Also, das habe ich auch noch nie so gehört. Ähm, ja, und wie ist also, kennst du auch Leute, die auf anderen Unis sind und das gleiche studieren? Haben die dieses Problem auch?
Ja. Mhm. <coughs> Ähm, also, ich studiere im Ausland, ne? Das ist vielleicht auch noch mal so 'n kleiner Aspekt. Ich weiß nicht, wie es in deutschen Unis ist. Ähm, bei uns ist es halt so, dass wirklich diese Berufe wie, äh, Ingenieurswissenschaften, ne, so was, das ist wirklich männerbesetzt. Ich weiß von anderen Unis wie zum Beispiel, die dann so amtliche Sachen machen, ne, oder so was, dass es dort wirklich, ähm, in Ordnung ist und gut läuft. Aber es ist halt immer noch dieses ja, diese Ingenieurswissenschaften Univ äh, Universitäten und alles, was eher so 'n betrieblich noch männlich überwiegend ist, das ist so extrem, wie bei mir, genau.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Oh. Wow, ja, das das klingt auf jeden Fall schon herausfordernd. Also, ich würde da auf jeden Fall gucken, ähm, dass du vielleicht mal was machst irgendwie ja zu zum Thema mit Vorgesetzten oder vielleicht sogar weil ich finde, das ist ja schon 'ne heftige Sache, vielleicht sogar irgendwie so 'n so 'n Zeitungsreport kann ja anonym auch sein und dann wisst ihr, dass ihr euch alle zusammentut und dann was darüber ich meine, das wäre ja mal ganz interessant eigentlich für 'ne Zeitschrift, um das so offenzulegen. Ähm, das wäre eigentlich auch 'ne Sache, 'ne Möglichkeit, weil ich denke so, das ist ja auch so 'n bisschen so 'n so 'n Machtspiel und so 'ne Sache. Und ihr sitzt dann da und und der der Professor denkt, er sitzt am hä längeren Hebel. Und, hm, ja, also, ich glaube, das wäre mal ganz gut, da vielleicht wirklich so 'n so 'n Weg zu gehen strukturell. Ähm, natürlich so, dass ihr euch absichert, aber ich glaube, das wäre 'ne gute Idee, weil ja. Ja.
<chuckles> Ja. Ja, ja. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. <chuckles> Ja. Genau. Mhm. Ja, ja, ich verstehe. Ne, auf jeden Fall, das ist 'n guter Tipp, das müssen wir uns irgendwie mal die Chance ergreifen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall da mal, mit jemandem drüber geredet zu haben, hat mir super weitergeholfen und man sieht sich bestimmt noch.
Ja. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut und freut mich, dass dass dir der Input, äh, irgendwo hilft. <chuckles>
<chuckles>